Слушай, я уже достаточно долгое время живу с мыслью, что я хочу извини изменить свою жизнь, что-то поменять. Меня не устраивает то, как я живу, то, чем я занимаюсь и где я живу. И хочу всё это поменять. Но у есть страх от неизвестности, потому что всё поменять А, может быть, всё станет хуже гораздо, потому что вроде бы мне всё не нравится, но всё стабильно как бы. Стабильно не нравится мне, но стабильно, главное, вот. А так, если я чё-то поменяю, я могу вообще и стабильность эту убрать, и мне всё так же будет не нравиться. Я вот не знаю, как вот и страх преодолеть, вот вырваться вот к чему-то новым для себя, либо может быть как-то даже смириться просто с тем, как я живу, вот, и вот просто как-то по-другому переосмыслить это. Хотелось бы вот какого-то совета в этом плане.
Да, я понимаю, что это непростая ситуация. Вроде как и стабильность тебя устраивает, но и, с другой стороны, вот именно это чувство страха, оно немножко, я прям слышу в голосе твоем, такое переживание. Слушай, ну, во-первых, это нормально- испытывать чувство страха, когда н а, ты что-то хочешь поменять, а я так слышу, что поменять ты хочешь очень многое, и, м, не переживай, это нормально испытывать такие чувства, особенно перед неизвестностью. Э, слушай, м, давай я несколько вопросов тебе задам и, эм, постараемся найти с тобой вместе какие-то, э, решения. Может, первые шаги какие-то пер сделать, чтобы тебе было полегче, скажем так.
Мгм. Да. Конечно. Конечно. Мгм. Ну, было бы вообще замечательно.
Мгм. Слушай, а подскажи, пожалуйста, э, что для тебя в первую очередь, э, тебе бы вот хотелось прям изменить? Э, место жительства или работу, или какое-то хобби приобрести? Вот что тебе сейчас для тебя сейчас самое важное, переменить в твоей жизни?
Ну, я думаю, э, одновременно там важно изменить вот работу, какую-то новую профессию хотел бы себе, и место жительства. Потому что я проживаю в холодной стране, где почти что нету солнца, только облачно и дождливо и пасмурно. Я забыл, как выглядит солнце. Я хочу витамин Д, я хочу солнышко, загорать, я хочу поплавать когда-нибудь в море, нормальном, теплом. И вот поэтому, вот такие 2 основные мои желания.
Так, хорошо, я поняла. То есть у тебя прям ещё и недостаток такой витамина D, который, м, прям, э, возможно даже, а, каким-то образом на здоровье, да, твоё. Ты боишься, что он повлияет. Так, я поняла. Хорошо, а подскажи пожалуйста, а твоя, э, работа, которая у тебя сейчас есть, она может, э, перейти, например, в удаленную работу или тебе, м, с переменой места жительства обязательно нужно будет поменять и работу?
Конечно. Мгм. Не, у меня работа уже и так как бы, в принципе, удалённая. Я могу у удалённо работать, но это не тот формат, который я хотел бы. Работа, в принципе, мне приносит стабильный доход, но, о о это, я не па эр мне нету удовольствия от этой работы. Я просто вот как-то без настроения и без мац слово эмоций делал эту и работу каждый день. Хотелось бы как-то что-то увлекательно для себя делать, чтобы там удовольствие приносило мне.
Так, хорошо. Ну смотри, а, получается как бы у тебя таких 2 больших, э, прям проекта, да, изменения в своей жизни- это и работа, и местожительство. Слушай, а может быть, э я понимаю, что работа да она как бы тебе не приносит, э, сильно много удовольствия, но хотя бы у тебя есть огромный плюс на этой работе, что она тебе приносит стабильный доход и может быть удалённой. Это уже прекрасно! Слушай, ну может быть тебе, м, как бы разбить вот эти 2 больших твоих цели? Они прекрасные, вообще! Вот. И, э, сначала задуматься о смене места жительства, так как ты сможешь поехать даже в другой какой-то регион, где теплее, где солнечно, и заниматься той же работой. А потом уже, м, может быть ты уже на новом месте жительства, ну, каким-то образом, чудеса же ведь тоже случаются, если в них очень верить, то может быть тебе подвернётся какая-то работа, которая тебя будет больше устраивать. Может быть она же даже будет не удалённо, а именно в том месте, где ты, а, будешь проживать, и, а, как бы знаешь как, э, м, э, получится, что 1, э, цель у тебя уже осуществится- ты переедешь, а 2 ну может быть, она само собой образуется, и по ней ну как бы не нужно делать столько много переживаний.
М. Ну да. Мгм. Ага. Да. Мгм. Да. Мгм. Ага. Мгм. Ага. Конечно. Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. А вот тогда как вот выбрать место, в которое переехать вот чтобы вот мне устраивало? Или по м миру путешествовать прям во все страны было бы, наверное, прям дорого.
Ну конечно, да. <chuckles> Это тоже нужно здесь выбор такой осмысленный сделать. Слушай, ну наверно, у тебя же уже сформировались какие-то вот приоритеты. Смотри, вот я слышу, что ты хочешь жить там, где солнечно, и там, где есть, э, ну какой-то, э, небольшое небольшая удалённость от моря. А, то есть пасут будете тебе подойдут какие-то тропические страны, либо это может быть европейские страны, где, м, ну, климат, э, даже зимой, он не холодный. То есть например, э, если взять испанское побережье, или португальское, или итальянское. Вот, э. Здесь есть, э, м, много вариантов. Главное, чтобы, э, ты посмотрел подходит ли тебе страна по климату, по языку, по удалённости от твоей страны. Э, то есть здесь как бы уже твои личные предпочтения, их нужно учесть. Может быть даже записать плюсы и минусы сначала, что ты вообще хочешь и ожидаешь от страны.
Мгм. Мгм. Ну да. Ну да. Ага. Мгм. Ага. Мгм. Ну да. Мгм. Ага. Мгм. Ну, звучит как хороший вариант. А, вот, когда вот перееду вот в другую страну, если у меня просто так не будет находиться вот какое-то дело, профессия, как мне самому вот поменять вот у профессию, карьеру, вот в новом направлении идти, чтобы мне это настроение и желание вот что-то делать приносило?
Я прям, да, я прям чувствую, что ты у тя прям <gasps> о озабочен ты проблемой вот этой, что тебе очень очень хочется с поскорее это всё решить. Ну смотри, во-первых можно вообще-то у тебя же есть какие-то, наверное предпочтения, э, чем бы ты хотел заниматься? Может быть.
Мгм. Конечно. Да, да. Что-то более таким творческим я бы хотел заниматься, может быть, это связано с общением с людьми, вот где я могу реализовывать вот свои идеи, задумки.
Мгм. Мгм. Хорошо. Слушай, ну, во-первых у тебя есть большой, э, плюс- у тебя уже есть, а, м, как бы такой опыт работы, э, на удалёнке. То есть ты понимаешь, как это происходит. Вот, э. Во-вторых, а, сейчас очень много онлайн курсов, а, которые могут поспособствовать, а, м, вот, э, обучению новой профессии. А, есть и бесплатные курсы, есть платные курсы, есть иностранные, а, сайты, которые предлагают, то есть даже там, э, м, как бы очень-очень много курсов, в зависимости от твоего уровня и знания языка, на котором ты разговариваешь. Вот. Поэтому я думаю, что даже пройти небольшие курсы и, м, поискать на онлайн площадках какую-то работу, хотя бы даже её присмотреть. А, ты уже сможешь и ты сможешь понять, а, в какой, допустим даже, творческой профессии сейчас, э, ну такой, м, запрос идёт и подстроиться под это взяв, э, ну как минимум курсы какие-то.
Мгм. М-да. Ага. Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Ага. Ну да. В принципе, хороший вариант так вот. Смотреть, какие курсы есть, может даже вживую. Я смогу там некоторую приеду на эти курсы пойти и вот тоже так учиться. В принципе, вот замечательный вариант в этом плане. Надо будет попробовать.
Ну тем более, что я слышу энтузиазм в твоём голосе. Что ты прям уже действительно вот, э, у тебя есть такое большое-большое желание изменить, и ты уже знаешь, что ты точно хочешь изменить. Это уже можно сказать полдела, когда ты уверен, что ты хочешь поменять. Вот и в любом случае, э, ведь, а, даже, м, ты можешь в соцсетях найти, э, комьюнити, допустим, даже те же русскоязычные, выбирать выбрать пару стран, посоветоваться в какой город переехать, посоветоваться где можно найти работу, связанную ну вот с твоей профессией, которую ты хочешь освоить. И люди вообще откликаются и помогают, э, потому что все переезжали когда-то и сталкивались с проблемами и работой, и документами. И главное- подготовиться и не терять, э, ни надежду, ни веру в себя.
Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Конечно. Мгм. Мгм. Ну да. Конечно. Мгм. Ну да, вот замечательные варианты. Вот. А как вот найти се всё-таки вот силу всё это вот изменить, вот? Потому что всё равно есть страх, что вот, э, как-то может всё поломаться и я вот эта стабильность, которая сейчас есть, упущу.
Слушай, ну да, конечно. А, такое чувство страха, его очень сложно в какой-то момент преодолеть. Но ты знаешь, вот, э, опять же тот факт, что у тебя есть, а, сейчас хотя бы работа, которая может тебе поддержать на первых порах, а, с твоим переездом. А, я думаю, что тебе не нужно вот так вот прям рубить с плеча и, э, прям сразу всё бросать и менять и работу, и менять, э, проживание. Я думаю, что тебе нужно, ам, вот прям сесть и расписать, а, по, ну, наверное, пунктам, что для тебя важнее проработать. Именно тот самый важный пункт, который, э, тебе хочется. А я так понимаю, что переехать- это твоя такая самая-самая главная цель, потому что тебе не хватает солнца. И вот, прежде всего, разбить свои вот эти желания на мелкие пункты и проработать самое-самое важное. А когда ты уже проработаешь самое важное, то ты уже, э, другими какими-то пунктами тебе даже будет легче заняться.
Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Н-да. Мгм. Ага. Ну да. Мгм. Ну конечно, да. Тогда от как-то поэтапно всё потихонечку делать. А вот не всё сразу пытаться хвататься, не за все сразу дела и вещи, да. Вот хорошие, в принципе, советы и вариант. Так что вот сперва начать нужно с места: выбрать, в какую страну я хочу переехать, потом уже переехать потихонечку. А потом уже смотреть: что, и где, и куда, и как я могу вот пойти. Вот курсы заниматься и менять уже работу потихонечку.
Да, конечно. В любом случае, если ты, а, соберешься уже и переедешь, наверняка у тебя, а, нак за какое-то первое время появятся знакомые и друзья, которые могут тебе даже, а, подсказать, а, как продвинуться в твоей новой работе. Если ты будешь делиться, а, с людьми, а, что ты хочешь, чем ты хочешь заниматься. Наверняка найдут лю найдутся люди, которые тебя и поддержат, и помогут.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Так что большое тебе спасибо за замечательные советы, которые я, наверняка, применю. И всего тебе хорошего. Пока-пока!
И тебе всего хорошее! Главное- не теряй настрой! Он у тебя очень такой оптимистичный. Н не бойся: ошибки допускаются всеми, но самое главное- держать себя в руках и идти к своей намеченной цели. У тебя всё получится, не переживай!
Мгм. Да. Мгм. Да, спасибо тебе большое! Пока-пока.
Пока-пока.